जी, मैं मेहनत तो बहुत करती हूँ घर में बहुत सारी चीज़ें मैं करती हूँ, जैसे कि सबकी देखभाल करना, सबके लिए सबकी मनपसंद चीज़ें बनाना, सब कुछ करती हूँ। लेकिन फिर भी एक मुझे एक खालीपन सा रहता है और कुछ ना कुछ मेरे मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं ये सारी चीज़ें तो बहुत बखूबी करा र कर रही हूँ लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में मेरी कुछ प्रगति नहीं हो रही है। जैसे कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ, सबकी मनपसंद चीज़ें बनाती हूँ कोई मुझे ये तक नहीं कहता कि अच्छी चीज़ है या क्या है। और मैं बार-बार मेरी, मेरी आशाएँ बढ़ती हैं उसमें कि अरे, कोई कभी कुछ तो मुझे कहे कि मैंने बहुत अच्छी चीज़ की है। और ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ़ करने के लिए कर रही हूँ कर रही हूँ कर रही हूँ लेकिन मेरे पास तो उसका कोई मुझे जवाब नहीं देता और मुझे पता भी नहीं चलता है कि जो मैं कर रही हूँ वो सही भी है या नहीं है।
जी। हुँ। अच्छा।
कभी मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं जो मैंने किया है वो सामने वाले व्यक्ति को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है या जस्ट फिर ऐसा लग रहा है कि बस मैं करे जा रही हूँ। मुझे उसमें कुछ समझ में नहीं आता है मैं बहुत ही दुविधा में हूँ ये सारी चीज़ों में कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसी किस अ, मैं अपने आप में सुधार और ला सकती हूँ? अ, इसमें मैं बहुत पीछे अपने आप को महसूस करती हूँ।
हुँ। बिल्कुल। देखिए ऐसा मत सोचिए कि आप पीछे हैं और ये भावनाएँ इंसान के अंदर आती हैं जब वो लगातार कुछ करता रहे और उसे जैसा परिणाम चाहिए वैसा ना मिले। तो देखिए ये बिल्कुल सामान्य बात है और सबके साथ होता है। और जैसे कि आप मुझसे कोई उम्मीद रखती हैं कि, मैं आपको कोई सलाह दूँ लेकिन मैं आपको किसी भी तरह की कोई भी सलाह देने से पहले अपने कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, ताकि मुझे और अच्छे से पता चल जाए कि आपकी परेशानी क्या है? और मैं एक अच्छी बेहतर सलाह आपको दे पाऊँ?
जी। सही है। जी, बेशक। जी, जी।
तो अच्छा आप मुझे ये बताइए जैसे आपने कहा कि आप परिवार के लिए बहुत कुछ करती हैं, लगातार काम करती रहती हैं, लेकिन परिवार से आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरे करने का या मैं जो भी करती हूँ उसका कोई फर्क पड़ता है उनकी नज़रों में भी। तो ऐसा <smacks lips> तो अगर म आप मुझे बताएँगे कि आपका लक्ष्य क्या है? आप परिवार के लिए जो करती हैं उसके लिए पीछे आपका लक्ष्य क्या होता है? आपको परिवार से बदले में क्या चाहिए, वो आपके लिए क्या करें जो आपकी खुशी का कारण बने?
हाँ। सही। हुँ। जी, बेशक। मैं ये चाहती हूँ कि अ, हम जब कुछ अच्छी चीज़ करते हैं तो हमें लगता है ना कि कोई तो हमें थोड़ी-सी सराहना करे। उससे अ, क्या होता है कि हम प्रेरित होते हैं और हमें वो चीज़ करने में और ज़्यादा उत्साह आता है। जैसे कि अभी हाल ही में बताती हूँ कि मतलब कि हम सभी लोग बाहर गए थे, होटल में खाने के लिए तो तभी ऐसा हुआ कि अ, सब अपनी-अपनी मनपसंद चीज़ें ये कर रहा है कि ये चाहिए ये चाहिए मुझे, मैं तो ये मँगाने वाली हूँ तो पनीर मसाला मँगाने वाली हूँ या मतलब सबकी अपनी-अपनी डिशेस होती है। लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि जब मैंने कहा कि मुझे तो साउथ इंडियन खाना खाना है तो ऐसा लगा कि मतलब हुँ, हुँ ठीक है, कुछ ज़्यादा मतलब मुझे ये नहीं कहा कि हाँ, चलो हम भी वो ट्राई करते हैं पर सबने अपनी-अपनी डिशेस मँगा ली और मैंने भी चुपचाप से अपनी चीज़ मँगा ली और हम सब मतलब के खाने लगे। और फिर मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे बैठना भी वहाँ पे नहीं हो रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं बाहर हूँ मुझे एक नहीं, परिवारजन नहीं बल्कि बाकी के दिन भी देख रहे हैं कि ये जो ब जो भी मेरे परिवार अ, के लोग हैं मुझे भाव तक नहीं दे रहे और ना ही मेरे से बात कर रहे। पता नहीं हो सकता है कि ये कारण मेरे अंदर ही हो जो मैं मतलब उसे बाहर नहीं कर पा रही हूँ या वो मुझे बता नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या है?
हुँ। जी। हाँ। जी। बिल्कुल। देखिए मैं समझ रही हूँ आपकी परिस्थिति और जैसे कि आपने बताया कि मुझे ना उनका व्यवहार थोड़ा अच्छा नहीं लगता। जैसे आप इतने काम करती हैं, उनके लिए इनका कितना ख़याल रखती हैं तो उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो आपका ख़याल रखें। और आपने जो भी आपको पसंद है वो भी उसमें उतनी रुचि दिखाएँ, वो आप में रुचि नहीं दिखाते। अ, तो उम, अच्छा एक और चीज़ है जैसे आपने परिवार की बात की तो आप उनके लिए बाकी सारे काम भी करती होंगी तो किस तरीके के आप काम करती हैं, क्या आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं? और आप इनको करती हैं तो परिवार कैसा फ महसूस करता है? क्या आपको लगता है कि आपके किए हुए कामों से उनकी ज़िंदगी बेहतर होती है या आप उनके लिए मायने रखती हैं, बस वो दिखाते नहीं हैं? तो
जी। जी। हाँ। <sniffs> जी। जी, मेरा दिनचर्या ऐसे शुरू होता है कि सुबह-सुबह मैं उठ के अ, नहा धो के थोड़ा-सा व्यायाम करके फिर मैं किचन में जाती हूँ। जैसे कि हमारा रसोई घर में जाना सबसे पहले यही होता है, सबके लिए नाश्ता बनाना और साथ में टिफ़िन बनाना मेरे अ, मेरे पति देव के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे सास-ससुर की देखभाल करना वो साथ में मेरे रहते हैं। हालाँकि वो बुजुर्ग है तो मैं उनके लिए थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि उनको कोई तकलीफ़ ना हो, उनको खड़े होके कुछ लेने की ज़रूरत ना पड़े। मैं सबको हर एक जन को, हर एक चीज़ उनके हाथ में देती हूँ। जैसे कि अभी अ, बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं तो उनकी सारी चीज़ें कपड़े से लेके जो पहनेंगे, जो करेंगे किताबें सब चीज़ें मैं उनकी तैयार रखती हूँ। मेरे पति के लिए भी सेम वही मैं करती हूँ। मेरे सास-ससुर के लिए भी जब वो नहाने जाते हैं तो उनके लिए पानी गर्म करना सब चीज़ें देखना कि ज़्यादा गर्म नहीं है सारी चीज़ें मैं करती हूँ। एक चीज़ भी ऐसा नहीं होती है कि मैं उनके लिए छोड़ देती हूँ और ऐसा लगता है कि मैं सुबह से कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई भी ऐसा लग रहा है कि घर में मुझे कोई देख ही नहीं रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ सिर्फ़ मैं एक काम के लिए काम कर रही हूँ।
जी। जी। जी। देखिए, ये तो काफी प्रशंसा की बात है कि किस तरीके से आप अपने परिवार का ख़याल रखती हैं। और उस में आप उनका ख़याल रखती हैं, लेकिन आप उनसे कुछ भी चाहती नहीं हैं। कोई भी जैसे हम बाहर भी काम करते हैं तो हमें एक तनख़्वाह मिलती है, लेकिन आप <clicks tongue> सिर्फ़ अपने परिवार की खुशी के लिए इतना करती हैं उनके लिए, और वो आपके किए हुए कामों की सराहना भी नहीं करते जो कि काफ़ी दुखद बात है। देखिए ये ऐसा होता रहता है और खासकर जो गृहिणी होती हैं, जो घर पर काम करती हैं उनके जीवन में ऐसा एक ना एक टाइम आ जाता है। तो जैसे एक और प्रश्न है मेरा जैसे मैं आपसे जानूँ कि आप प्रगति को कैसे देखती हैं? जैसे आप जो भी काम करती हैं वो आपका काम है, आप करती हैं, लेकिन आप उसको प्रगति कैसे देखती हैं? क्या चीज़ आपको चाहिए? तो मानेंगी कि आप जो कर रही हैं वो मेरे लिए प्रगति है। चलो उनकी खुशी तो एक चीज़ है लेकिन उनकी तरफ से आपकी क्या उम्मीदें हैं? आप क्या चाहती हैं उनसे कि वो ऐसा करें जिससे लगे कि आपका आपने कुछ किया है उनके लिए? जिससे आपको खुशी मिले।
जी। जी। सही कहा। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी। जी। हुँ, हुँ, हुँ। मैं असली में देखो ये तो मेरे घर की बात है कि जो मतलब मैं उनके लिए मैं काफ़ी चीज़ें कर रही हूँ। यही चीज़ अगर जब मैं बाहर करती हूँ ना तो मुझे बहुत ही तारीफ़ मिलती है। अरे, वाह क्या बात है! तूने तो बहुत ही अच्छा किया। तो मतलब मुझे मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं रखती हूँ। मैं समझती हूँ हर एक की ज़िंदगी में एक अ, अपना एक रोल होता है जो हम उसे बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। मैं अपनी तरफ से सारी चीज़ें निभा रही हूँ, मुझे बाहर वही चीज़ बहुत ही मुझे प्रशंसा मिलती है लेकिन वो ही चीज़ मुझे घर में नहीं मिलती है जो मुझे मायूसी लगती है। मुझे सिर्फ़ इतना ही चाहिए और ज़्यादा मैं उम्मीद भी नहीं रखती हूँ कि मुझे कम से कम देखे, मुझे समझे और कम से कम एक दो शब्द भी मुझे कह दिए ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करती हूँ, मैं ये भी जानती हूँ कि सबका व्यवहार, सबके बोलने का तरीका वो सबका अलग रहता है। कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है। हाँ ये, ये बात एक है अभी अ, जब मैं आपको बता रही थी
अच्छा। बिल्कुल। हाँ। जी।
कि मैं थोड़ा कम बोलती हूँ। मतलब कि ज़्यादा ऐसी जैसे कि हम कैसे बैठ के सबके साथ में हँसी मज़ाक किए, ये मतलब मुझे घर के माहौल में जो नहीं मिलता है इसलिए मैं बहुत कम बातें करती हूँ। बाहर जाती हूँ तो मैं बहुत खुल के बात करती हूँ, लेकिन जब मैं कहती हूँ ना जब उन्होंने मुझे अ, मुझे सवाल का जवाब ख़ास नहीं दिया। हुँ, कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ और इसी वजह से मेरा बोलना भी कम हो गया है घर के अंदर।
हाँ। अच्छा। हाँ। बिल्कुल, देखिए आप अपनी प्रवृत्ति को मत बदलिए, जैसे आपने कहा कि मेरा बोलना कम हो गया है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है और देखिए घबराइए नहीं ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं। कभी-कभी हमारी परिवा हमारा ही परिवार हमारे किए हुए कामों को देखना छोड़ देता है क्योंकि उन्हें आदत हो जाती है। ऐसा पहले नहीं होता होगा, पहले जब आप उनके लिए कुछ करती होंगी जब नया-नया होगा तब वो खूब सराहना करते होंगे। अब क्या उनकी आदत पड़ गई है उन्हें अब क्योंकि उन्हें आदत पड़ गई है उन्हें सब कुछ हाथों में मिलता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है और आप तो करती ही हो, तो वो ऐसा सराहना नहीं करते। तो आप क्या कीजिए, आप खुद को इतना मत आप आप ख़ुद को इतना परेशान मत कीजिए, आप ख़ुद को ये मत समझिए कि आप उनकी ज़िंदगी में जगह नहीं रखतीं या कदर नहीं रखतीं। क्योंकि अगर 1 दिन भी आप नहीं होंगी तो उनकी ज़िंदगी अस्त-व्यस्त हो जाएगी, उनका दिन ख़राब हो जाएगा। आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए, हालाँकि वो ये बात अभी मानते नहीं हैं और मानते भी हैं तो कहीं न कहीं जताते नहीं हैं। जैसे कहते हैं ना कि कभी-कभी हम मानते हैं कि सामने वाला कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। लेकिन हम अपने व्यवहार में नहीं ला पाते, उसे जता नहीं पाते।
जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हाँ, हाँ। जी, बेशक़। हाँ। जी, जी। ठीक है। सही कहा। सही कहा। जी।
तो अगर मैं आपको सलाह दूँ तो मैं आपको यही सलाह दूँगी कि आप अपनी जब हम ख़ुद की वैल्यू करते हैं, जब हम ख़ुद को महत्वपूर्ण समझते हैं तब ही लोग हमारे लिए हम हमें महत्वपूर्ण समझते हैं। सबसे पहले हमें ख़ुद से शुरुआत करनी होगी। जैसे आपने कहा कि वो लोग देखते ही नहीं हैं, तो आप ख़ुद को देखिए ना, आप ख़ुद पर ध्यान दीजिए, आप ख़ुद की ख़ुशी के लिए काम कीजिए। हाँ ज़िम्मेदारियाँ हैं आप उन्हें पूरा कीजिए लेकिन बच्चे अब आपके बड़े हो चुके हैं। वो खाना अगर उन्हें खाना चाहिए तो आप बना के रख दीजिए वो ख़ुद टिफिन लगा के ले जाएँगे और उनसे कहिए कि आप अपना टिफिन खुद लगाइए। इससे क्या होगा उन्हें एक ज़िम्मेदारी का एहसास होगा और फ़िर जो माँ उनको हाथ में चीज़ें दे देती हैं उन्हें उनकी कदर समझ आएगी। जैसे पति भी हैं तो जिस टाइम वो काम पर जाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन छुट्टी के दिन भी होते हैं। तब आप उनसे कहिए कि आप अपना थोड़ा-बहुत काम ख़ुद कीजिए। इससे क्या होगा उन्हें एहसास होगा कि और एक और जैसे आपने कहा कि आपके सास-ससुर बुज़ुर्ग हैं। तो हाँ, उनकी देखभाल करना आपकी ज़िम्मेदारी है और ये काफ़ी अच्छी बात है और प्रशंसा की भी बात है कि किस तरीके से आप उनकी देखभाल करती हैं। और वो कहीं न कहीं वो जताएँ आपको या ना जताएँ फ़िर भी य आप उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं ये बात वो भी अच्छे से जानते हैं और आप भी अच्छे से जानती हैं। तो आप ख़ुद को बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि मैं कुछ ही नहीं रखती इनकी नज़रों में, ये लोग मुझे मानते ही नहीं हैं। ये पूरी तरीके से ग़लत है आप ऐसा बोलकर ख़ुद को ही परेशान करेंगी। ख़ुद से अच्छी-अच्छी बातें कीजिए, ख़ुद का अ, मोटिवेशन बढ़ाइए और परिवार को उत ध्यान दीजिए उन पर लेकिन उतना ही दीजिए अब जितने की ज़रूरत है। आप थोड़ा-सा ख़ुद पर ध्यान देंगी तो चीज़ें और बेहतर होंगी। मैं आपको यही सलाह दूँगी कि आप थोड़ा-सा ख़ुद पर ध्यान देना बढ़ाइए ताकि फ़िर धीरे-धीरे वो लोग भी आपके ऊपर ध्यान देने लगेंगे।
हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। बेशक। जी, जी। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ। सही। हुँ, हुँ ठीक है। मुझे आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और मुझे खुलापन लगा कि जो चीज़ मेरे दिल में दबी हुई थी उसको आपने उजागर कर दिया। बेशक आपकी चीज़ें जो भी आपने कहा मैं उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाऊँगी और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया जी आपका।
जी। हाँ। जी, मुझे भी ख़ुशी हुई आपकी मदद करके। धन्यवाद।